Ciao.
Ciao, come stai? Bene bene. Mh, meno male, stiamo tutte e 2 bene.
Come va? Tutto bene grazie. Okay. <chuckles> Ehm Meno male, meno male. Sì vabbè perché quando arriva l'estate uno è un po' sempre un po' più gioioso così, ha semp io almeno sono meno pigra, ho più voglia di fare cose quindi
Sì, io sono anche più tranquilla devo dire poi. Sono un po'
Sì, non solo il weekend, è anche quasi estate, cioè fa caldo e tutto quindi la cosa cioè il top proprio, ecco.
Sì, è una buonissima combinazione.
Mh-mh, <smacks lips> senti
Di cosa ti piacerebbe parlare?
Allora, stavo pensando, uhm, cosa ti fa sentire veramente te stesso?

No no una nuova cosa su di te insomma oppure ti sei sentito completamente libero e hai fatto hai mostrato altro che non avevi mai mostrato.
Allora, mhmm, sai che forse no, diciamo, forse perché tendo sempre a essere particolarmente me stessa, cioè proprio forse non ci riesco a ecco, forse posso parlare del contrario, ovvero il fatto che, mhmm
Mh-mh, sì.
non faccio difficoltà, diciamo in questo. Riesco ad essere sempre me stessa, riesco a s a sentirmi sempre libera e nonostante chi ho attorno, comunque riesco a rimanere tranquilla, riesco a non a non alterarmi.
Okay. Okay. Okay, okay. Quindi dovresti parlare non ho capito del contrario, vorresti ca parlare? Cioè, c'è stato un momento in cui non ti sei con sentita completamente libera, questo vorresti dire?